Enggak enggak dan lagu-lagunya tuh, semuanya aku sampai hafal gitu, karena emang nostalgia banget buat aku kalau didengerin lagi, gitu.
Langsung inget itu film, tapi di Sherinanya enggak nyanyi, dong. Ini lagu memang untuk, eee, apa, eee, seperti background gitu ya. Eee, bukan. Oh, Sherinanya juga nyanyi? Oh, <chuckles> aku kira memang kan kadang-kadang ada tuh, kayak film tuh, ada ada, apa, kayak musiknya sendiri gitu loh, Kak, adegan-adegan, oh, ternyata emang dianya sendiri nyanyi, jadi bener-bener 1 lagu dong, dari awal sampai ak e akhir gitu dia nyanyiin?
Oh, nggak, emang Sherinanya nyanyi, jadi ada joget-jogetnya gitu, iya, kayak kayak Iya, betul. Betul, betul. Jadi memang si Saddam sama si Sherina itu memang nyanyi berdua gitu loh, di film itu, gitu. Yang kayak ayo kita nyanyi gitu, kayak ada lagu yang, eee, yang paling terkenal itu ya, kalau Jagoan, nama judulnya itu Jagoan, kayak, "Dia pikir, dia yang paling hebat, merasa paling kuat", nah, itu dari aku kecil sampai aku udah segede ini udah jadi ibu-ibu kalau denger lagu itu tuh kayak aku merasa jadi Jagoan juga, kayak si Sherina itu.
Mhm. <chuckles> Jadi rasanya kayak si tomboi ini ya, Kak, ya? Wah, ini Kakak suaranya keren, Kak. Waduh, heeh, jadi jadi seperti ini mungkin filmnya aku belum pernah lihat sih, itu filmnya, ya. Wah, heeh heeh. Wah, gitu seru banget. Nah, udah gitu gimana abis nya udah nyanyi-nyanyi gitu, jadi setiap e mungkin ada beberapa lagu kata Kakak banyak tadi kan ya? Itu s mhm.
Iya iya. Enggak enggak. Wajib nonton sih wajib nonton sih. <chuckles> Betul betul. Ada beberapa lagu, eee, terus kayak ada lagu yang kalau aku tuh sampe ya, punya impian, waktu kecil ya, karena aku, eee, nggak tahu tuh Boscha itu bisa dikunjungi atau enggak, gitu. Terus kayak aku punya impian pengen banget ke Boscha, gitu, dan, eee, aku sempat ke sana tapi aku nggak bisa masuk si teleskopnya itu, padahal aku tuh pengen banget ngelihat si dalam rumah Boscha itu kan, untuk ngelihat teleskopnya dan ak eee, tapi aku waktu itu memang dianterin sama mantanku sih.
Mhm. Oh, kenapa? Heeh.

Oh begitu, mungkin tutup kali ya, nggak nggak jam buka kali datengnya.
Eee nggak, dulu tuh memang gara-gara covid, eee, sempat ditutup hampir selama 3 tahun, 4 tahun dari umum, itu. Heeh, tapi kalo sekarang udah dibuka lagi, iya.
Oh, seperti itu alasannya karena pandemi ya. Oh gitu, ini ngomong-ngomong wak e nontonnya ini di mana, di bioskop kah, apa di rumah, apa gimana nih Kak, nonton Si Sherina ini?
Dulu karena aku mhm, dulu kan karena aku tinggal di kota kecil ya Kak, dan nggak ada bioskop juga gitu, di kotaku. Jadi memang aku masih inget, eee, ayahku tuh beli film VCD-nya si Sherina itu, yang asli waktu itu kan, dan dibawa ke rumah. Jadi aku ayahku tuh memang kerjanya, eee, pindah-pindah, kadang di Jakarta, kadang ke Surabaya, kadang ke Bali, kadang ke mana. Jadi memang agak pindah-pindah, terus dia tuh mungkin tahu nih, eee, film si Sherina itu memang lagi booming banget. Akhirnya dibeliin lah aku kasetnya dan, aku selalu puter film itu kayak setiap liburan, aku selalu puter film itu, gitu.
Mhm. Okey. Sampe hafal dong ceritanya kok di setiap kali diputer gitu, kalau tanya jawab, makanya hafal ya Kak ya.
Hapal lah sampai lirik-lirik, bukan lirik ya mungkin, trip apa sih kek sab bukan, eee, omongan-omongannya tuh aku tahu si Sherina ngomong apa, Sadam ngomong apa, gitu. Dan bahkan ada, eee, apa sih, ada lagu yang pasti orang tuh lupa kalo misalnya lagu itu tuh lagu Sherina, gitu. Padahal aku masih inget gitu.
Mhm. Oke, nah jadi, eee, nontonnya di rumah, ini nonton di sekeluarga dong? A apa sama adik-adik atau Kakak gitu, Kakaknya punya a ad adik-adik apa Kakak?
Aku aku cuman nonton ama kakakku yang kedua aja, karena umur kita kan gapnya nggak terlalu jauh tuh, cuman 3 tahun. Jadi aku umur setahun, eh mungkin waktu itu aku umur 4 tahun, kakakku umur 7 tahun kayak gitu memang, eee, kakakku juga nonton gitu. Mhm.
Mhm. Oh Kakak umur 4 tahun, pas nonton umur 4 tahun. Masih inget ini, wah itu benar-benar sesuatu banget ya Kak ya, kalau sampai begitu be nempel gitu di ingatan tuh, berkesan sekali filmnya. <chuckles>
Masih inget kan tan Iya, karena Betul betul. Karena setiap liburan atau setiap lagi hari Minggu, Sabtu Minggu gitu, aku tuh selalu nyetel film itu, dan aku misalnya nih aku udah nonton sama kakak aku nih, aku nanti nonton lagi sama teman-temanku gitu kan, kek "eh ayo neng, nonton film Sherina di rumah yuk" gitu. Mereka akhirnya datang ke rumahku, kayak gitu.
Mhm. Oh, oke. Nah, itu lagunya Kak ya, mungkin apa sampai pada jaman itu ya, eee, nggak tahu nih Kakaknya tahun berapa gitu apa mu mu mungkin juga kayak seperti, eee, kasetnya atau CD-nya Kakak beli gitu?
Mhm.